Na nakakatuwa talaga meron kang mga alaga, 'no, dahil minsan mga maku makukulit, mga pasaway ng mga alaga, ano? Kasi meron din akong ganyan sitwasyon, eh, tutulog na ako tapos bigla bigla, 'yung, magugulat ako kasi may, ah, may biglang tumalon sa dibdib ko o kaya sa tiyan ko, di ba? Parang ganun, 'yung pusa namin ganyan din, eh.
O ho. 'Yon, 'yun na nga. Tapo may kakulitan talaga sila, mm.
Mm. Ang kulit-kulit talaga kaya naman pero minsan talaga, talagang nakakatuwa nakakatuwa naman talaga, 'di ba? Kaso nga lang, pag naalimpungatan para bang nagulat ka akala mo kung ano na, 'di ba? Ganoon.
Mm. Ek common din nangyayari sa akin 'yan, 'yung minsan nagigising ako minsan nga nagigising ako sabi ko, "Ba't parang ang init na?" 'yun pala 'yung isang pusa ko, tinanggal na 'yung saksak na electric fan. So, 'yong mga ganong pagkakataon may kakulitan talaga, pero sanayan lang din naman, mm
Mm. <chuckles> Ah, we. <chuckles> Oo, nga. Mm, mm. Totoo naman 'yan. Pero siyempre, 'di ba, may mga meron tayong mga kaibigan o kaya pamilya na parang gusto din na matuto ng ano ng ganyang klaseng pagpapahinga o kaya mindfulness na ginagawa mo. So, um, naibabahagi mo rin ba ito sa mga friends mo o kaya ka o pamilya mo?
Mm. Mm. Ah, oo, nai-shi-share ko din 'to sa kanila lalo na halimbawa sa mga kaibigan ko. Um, shi-ne-share ko talaga sa kanila 'yung katulad nung nabanggit ko sa'yo kanina, 'no, 'yung, um, 'yung kailangan 'yung setup ng kwarto ay madilim. 'Yun, 'yung isa sa shi sine-share kong importante kasi, um, ine-emphasize ko talaga sa kanila na, um, kapag ang setup ng kwarto niyo madilim sa umaga, mararamdaman ninyo talagang gabi, so maka madaling makakuha ng tulog. So 'yun 'yung ano, <swallows> 'yun 'yung isa sa bibigay kong payo.
Mm. Ay, oo nga. Mm. Totoo naman. Kumbaga parang nagshi-share ka ng best practices mo, 'no. Kumbaga, para kung nakita mong hag oo, kung haggard na 'yung friend mo 'no, "Oh, friend, haggard ka na anong nangyari sa'yo?" 'Di ba?
Mm, na nakakat nakakatulong. Oo, oh kasi oo may mga kaibigan din akong mga work from home na minsan, ah, mas una ah, minsan sila 'yung unang natatapos 'yung shift sa akin, ganyan. So, naano ko din na pwede mong gawin to katulad ng ginagawa ko para at least madali kang makatulog, ganyan.
Oo. Hmm, okey. Mm, nga naman. Eto, naman sanang gusto kong maitanong sa'yo, ano 'yung sa tingin mo 'yung pinaka-challenging na bahagi ng mindfulness para sa'yo?
Mm.

Alam mo, maganda rin 'yung ginawa mo. Kumbaga, talagang nag-check ka o kaya nagsaliksik ka ng mga impormasyon kung paano makakatulong sa'yo na makatulog at saka 'yung makapagpahinga talaga, 'di ba? Pero siyempre, maroong mga sitwasyon na talagang 'di ayan na, ah, nagpapahinga ka na, natutulog ka na, pero may mga background noises na talagang minsan, eh, talagang nakakagulat, 'di ba? O kaya yun para bang naalimpungatan ka, naistorbo ka sa pagpapahinga mo. So, ano 'yung ginagawa mo para hindi ka ma-distract sa ganong klaseng mga sitwasyon?
Oo. Mm. Oo nga. Mm. Hmm. Naku, sa totoo lang din ay kung distractions ang pag-uusapan, dahil nga marami akong alaga, marami ding distraction. Dahil minsan, 'yung kakulitan ng mga alaga ko, um, nandiyan sila, alam mo 'yun, nandiyan 'yung tatalon sa kama, magtatakbuhan, 'yung mga ganyan. So, um
Mm. Ah, okey. Mm. Mm nga. Ay, oo. Biglang tatalon sa'yo habang nakahiga ka, ano? <laughs>
Eksa eksakto ganun nga 'yung nangyayari kaya minsan pa palalim na 'yung tulog ko biglang tatalon 'yung isang pusa sa akin. Kaya ano, um, hina-handle ko 'yung mga ganung mga distraction. Siguro pagka ano, kumbaga, minsan kakausapin ko din 'yung mga alaga ko at nakakatuwa din kasi sila, um, nasanay din sila dun sa routine ko. Um, gising din sila ng gabi hanggang umaga tapos pagka matutulog na kami ng ano, pagka umaga na ah, 'pag alam nilang matutulog na 'ko, 'pag nakita na nila 'kong nagpatay ng ilaw, nagsara ng pinto, um, kanya-kanya na rin sila ng pwesto, ganon. Kanya-kanya na rin sila ng pwesto tas, um, lahat kami, sabay-sabay kaming makakatulog. 'Yung mga pakonti-konting kulitan naman, um, <tsk> na-aano naman, nadadala naman sa saway. Oo, nadadala naman sila sa saway tsaka sa disiplina. At siguro 'yun nga, nakakatuwa kasi 'yung mga alaga ko natuto din silang mag-adjust sa akin. So, ayun din, kaya 'pag gising ko ng hapon tsaka din sila ah, 'pag gising ko ng hapon o gabi, tsaka din sila gigising. Yu ganun 'yung nagigi naging routine namin.
<laughs> Mm. Oo naman. Ah, talaga ba? Mm. Mm. Mm. Ah, ang galing naman. Mm, hmm. Ay oo. Bago matulog 'no? Mm, ang galing naman. Mm. Oo <clicks tongue> nga.

Siguro sa ganitong, ah, aspeto, ang pinakamahirap talaga yung makahanap ka ng focus do’n sa gagawin mo. Kasi m minsan maraming tumatakbo sa isip eh. Maraming tumatakbo sa isip natin, um, hindi mo alam kung ito ba yung dapat mong unahin, ito yung dapat mong sundin? So, ‘pag sa gano’n siguro, ano lang ang ang dapat lang gawin talaga is kumbaga, one step at a time. ‘Wag masyadong ‘wag mong hayaang ‘wag mong hayaang maging loaded yung isipan mo o ma-overwhelm kang masyado sa mga, um, steps na gusto mong gawin. So, one step at a time. Kung itong step na ‘to ay hindi naging epektibo sa’yo, then, ah, hanap ka uli, gawin mo ulit ‘yon. Bigyan mo ng sapat na oras at, ah, kumbaga period 'yong sarili mo para ma ma ma-check mo kung kung akma sa’yo yung steps na gagawin mo. Then, eventually naman 'pag nakuha mo na yung focus mo sa sa, ah, ginagawa mo dahil do’n sa do do’n sa routine na, ah, nilagay mo sa sarili mo, then ‘yon na yun. Do’n ka na mag-stick. Ah, kumbaga i ano mo na siya, gawin mo na talaga siyang practice sa sarili mo. Yun naman ang maganda do’n.
Mm. Ay, totoo naman. Mm. Okey. Mm. Oo. Mm. Oo nga naman, ah. Ganda nung mga sinabi mo, di ba, yun parang, ah, alisin yung mga parang nasa isipan. Yung mga kung loaded na talaga yung isipan mo, 'no? <sniffs> So yun, kumbaga, parang makakatulong din talaga na parang unti-unti ka makapag-relax, di ba? At, ah, kumbaga mai ah, sort out mo rin talaga yung mga, ah, mas importanteng mga bagay, di ba? Kasi kapag loaded ka sa mga iisipin mo 'andiyan yung mga bayarin, di ba? Yung mga trabaho, pamilya, love life. Yan, siyempre hindi mawawala yung love life. Mm, totoo yan. Kaya nga
Mm. Oo, yun nga. Mm. Oo. Hmm. Maghalo-halo lahat, mm. Mahirap parang maghapon mo nang iisipin yun. So dapat parang pagka tingin mo pagod na isip mo, eh, ile-let go mo muna yung mga ibang bagay. Isipin mo muna kung paano ka makakapagpahinga. 'Yon din yung importante doon.
Mm. Totoo naman. Oo nga eh. Kaya naman maganda 'yang sinasabi mo talaga. Pero ito, ah, at kung may gustong magsimula <sniffs> ng katulad ng ginagawa mo, anong tip ang ibibigay mo sa kanila?
Mm. Ah, siguro para sa’kin 'no, importante na mauna kong ibigay sa kanila yung, um, ‘wag nilang kakalimutan na 'yon nga, sa pagtulog yung iinom ka ng vitamins importante yun para sa katawan mo, oo. At saka yung sa mindfulness naman mag-set ka ng routine sa sarili mo kasi, um, do’n mo unang mate-test din yung disiplina. So, kapag meron ka ng routine at nasusunod mo na 'yon then, um, hindi na mahihirapan sa’yo yung mga susunod na steps na gagawin mo. Kung gusto mo magkaroon ng changes, at least, dahil may disiplina ka na, madali na para sa'yong i-manage ang lahat.
Mm. Ah, yung vitamins, nice. Mm.